<laughs> ये तो है। अच्छा, तो आपने कहा कि अ, जैसे आप लोग घर में ही चाय-पकौड़ी बना लेते हो, तो क्या ये एक ही घर में होता है, या फिर कुछ और भी तरीके अपनाते हैं आप लोग? क्योंकि आप एक ही घर में जाओगे, तो फिर थोड़ा-सा तो हो जाता है कि रोज़-रोज़ कहाँ तक कोई ऐसे कराएगा? जी।
<laughs> जी, जी। हुँ। नहीं, नहीं। न तो रोज़ नहीं करते हैं ना। जैसे कि अब कभी हफ़्ता, 10 दिन हो गया, 15 दिन हो गया, "चलो, आज इनके यहाँ पार्टी करते हैं।" तो आज अगर हमारे यहाँ है, तो आज हमारे यहाँ, कल आपके यहाँ, परसों तीसरे बंदे के यहाँ, इस तरह से करके करते हैं
हाँ। हाँ। अच्छा।
कि एक के ऊपर एक के ऊपर बर्डन नहीं पड़ता।
फिर तो बढ़िया है। जी, ये तो सही है, और ए ऐसा होना भी चाहिए, तो फिर ना, चीज़ें बनी रहती हैं, पॉज़िटिविटी रहती है। अच्छा, आपके अ, पास में मानिए कि अगर कोई अ, किरायेदार है, तो फिर होता है ना कि आपस में किरायेदार और मकान मालिक के बीच थोड़ी-सी तना-तनी होती है कभी-कभी, या फिर पैसों-वैसों को लेकर भी। तो अ, मानिए कि कोई भी आकर आपके घर में नकारात्मक बातें करे, तो ऐसे में कैसे निपटती हैं आप और किसकी तरफ जाती हैं? ये बताइए।
जी, जी, जी। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। जी, अगर मैं किरायेदार की बात करूँ, तो जहाँ मैं पहले, इससे पहले रही 4 साल, वहाँ में मैं क्या बताऊँ, हमारे मकान मालिक तो इतने अच्छे थे कि डेढ़ से 2 साल बाद, वो पहली बार हमारे घर मिलने आए।
अच्छा। अरे! हाँ जी।
और उसके बाद भी वो अ, मिठाई लेकर आए और जाते समय बच्चे को ₹500 देकर गए। इतने अच्छे मकान मालिक होते हैं, अब सोचिए आप।
वाह! ये तो जी, वही तो। मतलब पैसे भी देकर बच रहे हैं। हाँ।
कि मतलब वो डेढ़ से 2 स बिल्कुल, और मिठाई भी लेकर आए अपने बच्चे के साथ, वाइफ़ के साथ बैठे, स चाय-पानी किया, एन्जॉय किया। सिर्फ़ मिलकर चले गए। उनको कोई मतलब ही नहीं, यहाँ तक कि वो बेडरूम में भी नहीं गए, कहीं नहीं गए, सिर्फ़ हॉल में गए, अपना बैठे, चाय-पानी किया, लेन-देन करके
<chuckles> बढ़िया। जी।
चले गए। तो उम, मैं कहा
बढ़िया, आपके मोहल्ले की काफ़ी ख़ास बात बताई आपने, अच्छा अनुभव बताया। बहुत अच्छा लगा बात करके। धन्यवाद आपका, जुड़ना चाहूँगी फिर से।
जी, जी, जी। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल।